Du sag mal, also, vielen fällt es ja oftmals schwer irgendwie die Arbeit und auch das Privatleben zu trennen. Ähm, wenn man irgendwie auch von zu Hause arbeitet und das ja alles unter einem Hut hat irgendwie. Geht es dir da genauso?
Ja, also, teils teils muss ich gestehen. So dadurch, dass ich selbstständig bin und von zu Hause aus arbeite, ähm, winkt natürlich irgendwie immer scho äh, schon noch so 'n bisschen immer die Arbeit nebenher. So: „Ach, ich könnte ja noch“ oder so. Aber, ähm, mittlerweile habe ich das ganz gut raus, dass ich sage: „Okay, ich mache einfach nur so viel, wie ich kann und wie es sich auch wirklich gut anfühlt.“ Das ist mir am wichtigsten. Also, ich bin jetzt nicht total geldgierig oder so, sondern ich sage, die Balance muss einfach doch stimmen auf jeden Fall.
Mmh. Ja, mhm. Mhm. Mhm. Okay, also, ich höre jetzt da raus, du scheinst ja dann, also, selbstständig, ja in der freien Arbeit zu sein. Also, du kannst dir wahrscheinlich aussuchen, wann du arbeitest und wie viel, richtig?
Mhm. Ja, genau, richtig. Klar, zu wenig soll ich sollte ich nicht arbeiten. Ich muss ja auch von irgendwas leben, aber <laughs> es ist schon so, dass ich sagen kann: „Okay, ich mache mal heute weniger, mal morgen mehr oder ich arbeite später noch mal“ oder so. Und, ähm, dann habe ich das auch so 'n bisschen räumlich getrennt natürlich, ne, dass ich sage: „Okay, die eine Ecke ist mein Arbeitsbereich.“ Da habe ich alles so gestaltet, ähm, ähm, dass ich wirklich mich hinsetzen kann und direkt anfangen kann zu arbeiten. Ich muss da jetzt nicht erst mal irgendwie was aufklappen oder aufbauen oder irgendwas oder so, sondern das ist einfach fertig. Allerdings ist es nicht so, dass ich denke so, da drüben ist die Arbeitsecke oder so, sondern, äh, dass es auch meine meine Spaßecke ist trotzdem, weil ich ja gerne also, ich arbeite ja mit dem Laptop und dann ist das so, dass ich ja auch, äh, viele Dinge am Laptop mache, die mir Spaß machen wiederum und deswegen ist jetzt die die Arbeitsecke auch irgendwo 'ne Ecke, die wo auch viel, sage ich mal, positiver Vibe rüberkommt oder so, ja.
Mhm. Ja. <chuckles> Mhm. Okay, mhm. Ja. Mhm. <snorts> Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Okay, also, hast du dir dein Setup so richtig schön eingerichtet? <snorts>
Mhm. Ja, genau. Ich habe da so 'n ganz flauschigen Teppich und, ähm, alles so, ähm ich habe auch hier so, ähm, Platten an der Wand aus Fleece, äh, damit ja, also, das ist nicht so hallt hier zum Beispiel. Ich habe auch so Schallschutzvorhänge hier und dann habe ich es natürlich gerne bunt. Also, ich habe mag fröhliche Farben, das ist mir auch ganz wichtig. Und dann das verteilt sich auch überall so 'n bisschen dieses Bunte, dieses Gelbe und Grüne. Und das, äh, ist egal, ob das jetzt im Arbeitsbereich ist oder im ja, im privaten Bereich, das ist ziemlich gleich gehalten.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Okay, also, es hört sich ja so an, als würdest du Arbeit und Privatleben schon trennen, jetzt räumlich trennen, aber du lässt dann, ja, dir deinen eigenen Touch jetzt nicht nehmen und hast es dann trotzdem deinen Arbeitsplatz so schön dekoriert und man, ja, kann definitiv erkennen, dass das dein Arbeitsplatz ist.
Ja, genau, auf alle Fälle. Ja, das ist schon so. Mhm.
<chuckles> Okay. Mhm. Okay, super und hast du vielleicht dann auch, ja, irgendwelche Rituale? Also, viele sagen ja: „Ja, ich habe dann irgendwie immer mein Handy dabei, damit ich noch erreichbar bin, auch wenn ich jetzt schon zu Hause auf 'm Sofa sitze oder so was.“ Da haben ja viele Schwierigkeiten. Geht es dir da genauso?
Mhm. Ah, da gar nicht. Also, ich ha lasse das Handy immer komplett in der Küche. Tatsächlich, ähm, ja, wenn ich dann frei habe, habe ich wirklich frei. Und ich würde es ja dann mitbekommen, wenn es natürlich klingelt und dann k kann ich drauf gucken, wann ich will sozusagen. Und, ähm, ja, damit habe ich echt gar kein Problem. Also, wenn ich weiß, so, jetzt gehe ich zum Entspannen rüber oder mache was anderes, dann setze sich das auch um und dann ist mir das andere egal. Das ist dann eher so, dass man so tagsüber denkt: „Hm, ich will jetzt vielleicht so und so das Pensum schaffen unbedingt vielleicht, ne?“ Äh, so, ähm wo man dann denkt so man hat ja so, sage ich mal, so, äh, ja 'ne gewisse Anzahl an Sachen, die man vielleicht erledigt bekommen möchte tagsüber. Und aber da bin ich dann schon ziemlich ehrlich, so, was wirklich machbar ist oder nicht. Also, ich bin nicht so streng zu mir, was das angeht. <laughs> Ja.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Das stimmt. Mhm. <chuckles> Okay und, äh, wie sieht es aus? Also, ich nehme mal jetzt an, wenn du arbeitest, dann ja auch dann wirklich am Laptop, ähm, machst du dann auch Pausen und gehst du dann in den Pausen auch wirklich aus dem Arbeitszimmer raus oder bleibst du dann wirklich da und machst dir vielleicht 'n Tee oder sowas?
Mhm. Also, ja, ich mache auch gerne Pausen, dann gehe ich nicht immer weg. Also, manchmal ja, äh, stehe ich auf, mache zum Beispiel 'n bisschen Sport oder ich esse was, ich trinke 'n heißen Tee oder 'n Kaffee oder gucke vielleicht Nachrichten oder schaue mir irgendwas zur Ablenkung an oder, ähm das ist so ganz unterschiedlich. Es kann aber auch sein, dass ich sitzen bleibe und 'ne kurze Meditation mache, dass ich vielleicht bei YouTube reingehe und dann vielleicht von, äh, Dr Joe Dispenza 'ne d äh, Meditation mache zum Beispiel so zwischendurch oder mir so 'ne Frequenzmusik mal, äh, anhöre, so zwischendurch einfach oder dass ich zwischendurch dann doch als Pause einfach nur, äh, E-Mails checke oder einkaufen gehe bei Amazon tatsächlich, ja. So, ah, ich brauche noch Hundefe Futter, Moment mal, ich brauche noch Katzenstreu, ähm, was war es gleich noch mal dass ich dann auch mal so was zwischendurch mache.
Mhm. Ja. Mhm. <laughs> Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. <chuckles> Mhm.
Mhm.
Also, scheint es sich auch wirklich, äh, zu motivieren, wie du dein Arbeitszimmer be so wirklich eingerichtet hast und dass du dich da auch total wohlfühlst. Ich glaube, das ist ja auch 'n super Tipp für Leute, die, ja, so 'n bisschen damit zu kämpfen haben, das irgendwie zu trennen, wenn man sich dann, ja, wohlfühlt, wo man ja dann auch die meiste Zeit am Tag verbringt, ist ja das Wichtigste.
Mhm. Oh ja, genau, auf alle Fälle, ich habe hier auch 'n, äh, kleines Kuscheltier hier sogar sitzen. <laughs> Aber das, äh, ja das nützt auch gegen Echo, <laughs> das kleine Ding. Und, ähm, ja, gemütlich sollte man es haben. Ich habe auch 'n ganz weiches Sitzkisten und ja, wie gesagt, so 'n ganz flauschigen Teppichboden. Und ja, man muss sich schon irgendwie 'n bisschen gemütlich machen auf alle Fälle, dass man sich da so wohlfühlt. Ja, das ist schon wichtig, wenn man will auch so vielleicht 'ne Pflanze daneben stellen. Oder was ich auch habe, ich habe jetzt Ausblick in den Garten hinaus und, äh, zum Wald und so und auf 'ne Obstwiese hier. Das ist natürlich auch schön, wenn man dann mal so wenn man kurz 'ne Pause machen will, auch so hinausblicken kann und sieht: „Ah, toll, Mensch, da draußen scheint die Sonne vielleicht, äh, mache ich nachher mal 'n Sonnenspaziergang.“ <laughs> Ja.
Mhm. <laughs> Mhm. <laughs> Mhm. Ja. Das stimmt. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Okay und lebst du dann mit jemandem zusammen oder
Äh, we also, ja, wir haben größeren Haushalt hier, genau. Ich lebe mit paar zusammen aber ja das ist, äh, ganz wunderbar geregelt. <chuckles> Ja.
Ah, okay, mhm. Mhm. Okay, also, da ist es dann auch nicht so, dass, ähm, ja vielleicht mal jemand reinkommt beim Arbeiten oder so was? Also, da hast du wirklich deinen eigenen Space.
Also, mein Hund kommt gerne her. <chuckles> Mein Hund kommt gerne her und, äh, streckt dann mal ihr Köpfchen hin und will gestreichelt werden. Das kann schon mal passieren. Die kann auch alle Türen im Haus öffnen. Von daher also, ja, weg sperren würde ich sie sowieso nie, ist nicht mein Ding. Die ist ja, ne, äh gehört voll zur Familie. Und, äh, wenn dann wenn dann kommt sie mal her und sagt, so: „Jetzt ist aber Streichel-Pause, ob du willst oder nicht.“ <chuckles> Ja. Mhm.
Okay. Mhm. Mhm. <chuckles> Okay, okay. <chuckles> Okay, und gibt es vielleicht auch eine Zeit am Tag, wo du sagst: „Ne, ähm, da lasse ich die Arbeit auf jeden Fall nicht mit rein, das ist total meine Zeit“, zum Beispiel am Abend oder so was?
<chuckles> Ja. Mhm. Ja, so richtig nicht. Also, ich habe auch so manchmal, ähm, einfach ich also, ich das ist vielleicht auch noch 'n wichtiger Punkt. Ich arbeite eigentlich nur solche Dinge oder ich ja, die mir wirklich Spaß machen. Also, Arbeit, finde ich, sollte etwas sein, was dir auch Spaß macht, was du gerne machst. Dann gehst du da tatsächlich auch mal noch mal abends ran. Also, ich hatte auch 'ne Zeit lang 'ne Arbeit, da habe ich abends noch mit, äh, Kollegen zusammengearbeitet, echt, um 12:00 nachts, äh, ne? <chuckles> Bin bis nach 12:00 nachts oder so noch, ne? Und da hat man viel gelacht und noch gearbeitet. Das das war auch okay, weil's einfach Spaß gemacht hat natürlich, ne? Also, diese Phasen gab's auch. Jetzt momentan ist wieder so 'ne Phase, wo ich eher, ähm ja faul, äh, abends wirklich sage: „Ne, die Zeit ist jetzt für mich reserviert.“ Ich mache da Sport, ich ich murmel mich ein in die Decke, weil's so eiskalt ist bei mir zu Hause, schaue noch was Nettes an, esse richtig gemütlich und gönne mir so 'ne schöne Auszeit eben.
Mhm. Ah, okay, mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Ja, okay. Hört sich ja gut an und, ähm, im Endeffekt, wie bist du denn zur Selbstständigkeit gekommen? Hast du davor vielleicht in 'nem anderen Beruf gearbeitet?
Ja, also, ich habe unterschiedliche Dinge schon in meinem Leben gearbeitet. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich hatte Arbeitgeber, da, äh, musste ich auch bis 20 oder 21:00 arbeiten oder, mm, in 'nem anderen mittelständischen Unternehmen, da hat ich mehrere Abteilungen auch zu leiten. Da habe ich dann über die Mittagspause gearbeitet, Arbeit mit nach Hause genommen. Das war auch 'ne ganz andere Arbeit, auch interessant, auch spannend alles und so. Und ich finde sowieso, egal in welchem Bereich oder Lebensabschnitt man sich grade befindet, äh, in seinem Leben und welche Arbeit man grade macht, also, alles bereichert einen irgendwo ja auch. Man lernt dazu und irgendwann sagt man vielleicht: „Ach, jetzt habe ich doch Lust auf was Neues oder ich habe mich verändert, o ich habe neue Interessen dazu bekommen und wage dann einfach was Neues, ne?“ Oder ja, man kann auch parallel, äh, unterschiedliche Dinge machen, wenn man darauf Lust hat und man muss sich gar nicht so sehr fokussieren immer im Leben eigentlich. Früher war ja noch so im Kopf, man arbeitet eigentlich bei 1 Firma von Beginn bis zum Rentenalter, aber das ist ja heutzutage gar nicht mehr so. <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, klar. Mhm. Ja. Mhm, das stimmt. <chuckles> Okay und, ähm, hat dir dann die Selbstständigkeit wenn du jetzt auch von zu Hause arbeitest, hat dich das dann, ja auch so 'n bisschen wohler fühlen lassen? Trennst du jetzt vielleicht Arbeit und Privatleben auch so 'n bisschen besser, weil du eben selber entscheiden kann, wann du arbeiten kannst und wann du Zeit für dich selber hast?
Ja, das ist schon einiges, äh um einiges entspannter, wenn man keinen Chef mehr hat, ne, und wenn man wirklich, ähm, abschalten kann von der Arbeit, wirklich, äh, selber sein eigener Chef ist und sagen kann: „So, ich, äh, arbeite so lang, wie ich will. Ich arbeite, wann ich will und so weiter. Ich kann Urlaub machen, wann ich will und wie oft ich will. Wenn du irgendwo angestellt bist, dann, wenn du Pech hast, kriegst du nu nur 24 Urlaubstage und das war's, ne? Das muss dir klar sein, ne? Und dann dann den Rest des Jahres kommandiert dich halt jemand rum. Das muss man schon haben wollen. Also, ich habe einfach gemerkt im Laufe meines Lebens, dass ich schon lieber mein eigener Chef bin, was das angeht und weil ich dann einfach flexibler leben kann. Also, ganz so, ja, wie man sich grade auch fühlt, ne, so. Klar hat das, äh, immer alles Vor und Nachteile, ist klar, aber da muss man halt für sich selber abwägen, was, ähm, ja, passt besser zu mir. Mhm.
Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Mhm. Ja, definitiv und wie sieht's aus? Hast du vielleicht so 1 konkretes Ritual oder so 1 konkrete Sache und dann weißt du: „Okay, jetzt ist Feierabend.“ <chuckles>
Oh, da muss ich nachdenken. Äh, ich weiß gar nicht also, gut, doch, ja, also, zum Beispiel, wenn mein Hund dann kommt und sagt: „So, ich will jetzt Gassi gehen, jetzt ist vorbei.“ <laughs> Das ist dann so 'ne Zeit, wo ich dann weiß, ja, jetzt hilft alles nix mehr, ne? Ähm, jetzt muss ich dann mal dringenst raus, ne und, ähm, ja, dann mache ich Feierabend zum Beispiel oder auch, äh, Pause oder wie, ne? Also, das, ist, ähm ich weiß gar nicht. Ja, es ist doch so so 'n so 'n ganz harten Cut gibt es, glaube ich, nicht so bei mir. Aber doch, also, es ist wahrscheinlich nimmt man sich so 'ne spezielle Zeit vor und dann sagt man so: „Das eine Projekt mach ich noch fertig und dann ist Feierabend zum Beispiel oder so.“ Ja.
<chuckles> <chuckles> Okay. <chuckles> Mhm. Hm, ja, okay. Mhm Mhm. Mhm. Okay, das klingt ja jetzt auch für mich so 'n bisschen, als würdest du, ja, sehr viel Ahnung haben, auch wie man sich so 'n bisschen einrichtet und wie man das alles so 'n bisschen schön macht im Arbeitsalltag und auch so 'n paar Routinen hat vielleicht, die einen helfen können. Hast du vielleicht so 'n paar Tipps, wenn jetzt jemand damit anfangen möchte, auch selbstständig von zu Hause zu arbeiten? Wo fängt man denn am besten an? Was denkst du?
Mhm, ja, schwierig, weil jeder ist ja ganz unterschiedlich, was das angeht, ne? Manche haben lieber ihr, hm, ja, eigenen kleinen Arbeitsbereich, 'n eigenes Zimmer oder, hm, andere haben ja auch 'n ganz anderen Geschmacks äh, Stil oder, äh, ganz andere Arbeitszeiten im Kopf, wie sie und wann sie gerne arbeiten möchten. Ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, man sollte es einfach so machen, dass man sich wohlfühlt. Also, grade so, wie du es vorhin gesagt hast, dass du einen Arbeitsplatz schaffst, mit dem du dich auch wohlfühlst, den du auch mit Freude verbindest, mit was Positivem, vielleicht, ähm, ja vielleicht auch 'n netten Ausblick hast oder dass du es gemütlich hast, dass du ja nicht das Gefühl hast: „Oh, ich will so schnell wie möglich hier wieder weg oder so“, ne? Ähm, genau, also, ja, vielleicht, ähm, ja das, äh, ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, da da sollte man in sich selber hineinhorchen 'n bisschen.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Okay, aber man sollte sich auf jeden Fall auch, wie ich das rausgehört habe, ähm, Zeit und auch vielleicht, hm, ja 'n bisschen Geld investieren dafür, sich auch so 'nen wirklich guten Arbeitsplatz, äh, zu schaffen, an dem man gerne kommt, weil wenn man vielleicht gerade anfängt und irgendwie nur auf so 'nem Klappstuhl sitzt oder sowas, <chuckles> dann ist es vielleicht so 'n bisschen schwierig sich da zu motivieren oder sowas. <chuckles>
<chuckles> Ja, ja. Ja, also, so 'n, äh, weiches Kissen kostet ja nicht viel Geld. Also es muss jetzt nicht unbedingt viel Geld kosten oder so, ne, aber so, dass man's einfach gemütlich hat, dass man auch gerne wieder zum Arbeiten kommt auf jeden Fall. Ja, vielleicht auch, äh, das mit den richtigen Farben kombiniert, die einen motivieren, irgendwas Fröhliches, ne, dass man bei guter Laune bleibt auf jeden Fall. So was und ja sowas würde ich auf jeden Fall raten.
Genau. Ja. Mhm. Ja. Das stimmt. Mhm. Und bestimmt auch da drauf achten, dass man auch so 'n bisschen 'ne gute Balance zwischen Freizeit und vielleicht auch der Arbeit hat. Dann kann man das vielleicht auch so 'n bisschen besser trennen.
Oh, ja, genau. Ja, das ist superwichtig, dass man wirklich gesund bleibt und immer die Balance hält und auch immer wieder Pausen macht oder ja, ganz nach seiner Energie geht auf jeden Fall, wie man grade wirklich Lust hat, ja. Mhm.
Mhm. Ja, definitiv. Mhm. Okay, also, ich würde sagen, das waren auf jeden Fall super Tipps, die du auch gegeben hast und war auch super interessant, mal deine Sichtweise da drauf zu hören. Du hast ja relativ viel Ahnung, wenn es darum geht und hat mich auf jeden Fall gefreut.
Ja, mich auch jederzeit wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.